Sence yerel ve mevsimlik yemeklerle basit yaşam nasıl desteklenir?
Eee, bence çok güzel desteklenir. Öncelikle ben şeye inanıyorum, yani, eee, her şey mevsiminde yenilmeli. Eee, yani kışın pırasa çıktıysa, ııı, karnabahar çıktıysa, brokoli çıktıysa, lahana varsa zaten, eee, o mevsimde yenmesi gereken; yani, vücudumuzun istediği besinler onlarda olduğu için öncelikle hani mevsimindeki sebzeler, meyveler, portakal, mandalina işte kış geliyor gelirken, eee, elma, ııı, havuç, ııı, gibi şeyler, eee, tüketilmeli diye düşünüyorum.
Haklısın. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Anladım. Peki, bir sürü farklı ürün saydın aslında hepsinin farklı farklı mevsimleri var. Eee, meyveden bahsettin, sebzeden bahsettin ama, eee, şeyi merak ediyorum: Bu, yerel ve mevsimlik yemekler ve basit yaşam deyince aklına ilk ne geliyor?
Hı. Eee, yaşantımızı basitleştirebiliriz, ekonomik hâle de getirebiliriz. Önce az önce bahsetmemin sebebi, hani, o mevsimde o onlar daha uygun fiyatlı satıldığı için, eee, hani, mutfakta biraz ekonomi yapabiliriz hem de sağlıklı o o mevsimin gerektirdiği sağlıklı yiyecekleri yiyebiliriz. Eee, bunun dışında, eee, basit yaşamı nasıl döndürebiliriz? Eee, çünkü bik bazı sebzeler fasulye gibi, domates gibi, eee, benzer sebzeler yazın daha çok çıkıyor ve, hani, eee, ulaşmamız daha kolay, eee, ve konserve olarak da saklanabilen yiyecekler bunlar ya da dondurularak da saklanabilen yiyecekler. Bir şekilde, eee, elimize geçen fırsatı değerlen değerlendirmek diğer mevsimlerde rahat etmemizi sağlayabilir diye düşünüyorum.
Hı hı. Çok doğru. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, eee, aslında biraz bütçeyle, eee, bütçeden bahsettin. Mevsiminde almak tabii ki, eee, daha ucuz olabiliyor. Aynı zamanda, eee, bunların, eee, mevsimi olmadığı dönemler için saklama koşullarından bahsettin. Kavanoz yapmaktan bahsettin, dondurmaktan bahsettin. Peki s eee, sen genel olarak, eee, nasıl saklıyorsun bu ürünleri? Hangi ürünleri genelde kavanoz yapıyorsun, hangilerini donduruyorsun? Senin için, eee, bunların bir ayrımı var mı? Nasıl ilerliyorsun bu konuda?
Aynen. Çok doğru. Hı hı. Eee, ben dondurulma taraftarı değildim eskilerde. Tadını, eee, değiştirdiğini düşünüyordum. Bazen de, hani, pişirirken de gerçekten renkleri de değişiyor. Eee, şu an her şeye markette ulaşabiliyorum. O konuda sıkıntı yok ama mesela, eee, geleneksel, böyle, işte, Türkiye'yi düşündüğümde, annemleri, ablamları düşündüğümde, onlar daha çok bol Ben şimdi Türkiye'de yaşamıyorum. O yüzden çok fazla fırsatım yok bunu yapmaya. Eee, daha doğrusu bol bol bulmaya fırsatım yok. <chuckles> Eee, şöyle, eee, düşündüğümde, yani, en güzeli konserve olarak, işte, yemek olarak saklamak. Fasulye yemeğini konserve yapıp saklamak, hani bir kış, eee, işten geldiğinde ya da, işte, o an i ııı, pazara gidemedin ya da ucu çok üst üste, işte, <chuckles> eee, o kış sebzelerini yemekten usandığımız zaman, eee, elimizin altında hazır pişirilmiş, eee, sağlıklı şekilde saklanmış, bu arada çok dikkatli olmak gerekiyor konserve konusunda, eee, hemen açılabilip yı açılıp yenebilecek bir yemek diye düşünüyorum.
İlginçmiş. Hı hı. Hı hı. Çok normal. Harika. Hı hı. Hı hı. Evet, eee, aslında, eee, canın istediğinde başka bir mevsimin yemeğini yemek, başka bir mevsimin sebzesini, meyvesini yiyebilmek, eee, senin için önemli görünüyor. Çünkü bunları, eee, saklamaya dikkat ediyorsun. Eee, ve genelde kavanozu tercih ettiğini söyledin ama kavanozun da tabii ki dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında o kavanozlama işlemi iyi yapılmadığı sürece, eee, o yiyecekler bozulabilir ve aslında bu bozulmalar da çok sa eee, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. O yüzden dediğin gibi önemli bir konu. Bir de dondurduğum zaman, eee, "Çok tadında bir değişik oluyor." dedin. Nasıl bir değişiklik oluyor? Hani, buzluktan çıkan bir yemeğin, eee, tadında nasıl bir değişiklik oluyor, ne fark alıyorsun? Eee, bunu biraz açar mısın bana?
Doğru. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hıı. Eee, yani, ben öyle hissediyorum. Vitamini kalmamış gibi hissediyorum bazen, yani, eee, sebzelerin dondurma bezelye dondurulabiliyor. Bu arada hemen elinin altında hazır, ııı, alıp pişirilebilen bir y eee, sebze. Eee, diğer mesela, eee, ben, ııı, patates mes eee, evde, emm, m dolaba konmaz, işte, ya da, işte, dışarıda olduğunda hemen cücükler zehirleyecek, eee, kıvama gelebilir. E, saklaması, ııı, kolay da olmayan bir sebze. M aaa, çok fazla olduğunda ve baktım çürümeye başlayacaksa onu biraz, işte, doğ ııı, doğrayıp, hafif unlayıp etrafını, eee, dondurmayı tercih ediyorum. Böyle, hazır kızartmaya hazır oluyor bu sefer. Eee, hem de, eee, çöpe at çöpe gitmemiş oluyor fazladan alınmış patates. Çünkü hani 2-3 kiloluk, 5 kiloluk olarak satıldığı zaman eğer ayrı ayrı 2-3 tane alamıyorsam öyle almak zorunda kaldığımda ya da, işte, kullanamadığımda cücükleyip, eee, zehirli hâle geleceğine buzlukta don dondurup, ııı, sonra, ııı, hazır bir şekilde pişirmeyi tercih ediyorum. Hem de tasarruf etmiş oluyorum.
Gerçekten mi? Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, yani Evet aslında, eee, hem, eee, buzlu buzlukta bekletebilecek dudak buzlukta saklanabilecek yiyecekleri, eee, özel olarak seçip onları buzluğa koyuyorsun. Hani, diğer ürünleri koymamayı tercih ediyorsun ve, eee, bu da aslında, eee, senin tercihlerini biraz da hem lezzetine çünkü, "Buzluktayken tadı değişiyor." diyorsun hem de sağlıklı olmasını önemsiyorsun. Ayrıca biraz da, eee, israfa karşısın anladığım kadarıyla. "İsraf olacağına, bozulacağına buzlukta beklesin, sonra ihtiyacım olduğunda yerim." diyorsun. Çok güzel bu aslında bütçeni düşünüyorsun. Peki, eee, biraz da market alışverişinden bahsetmek istiyorum. Genelde markete ya da pazara gittiğinde sen nelere dikkat ediyorsun? Hani, o ürünün mevsimsel, mevsimlik olduğunu ya da yerel olduğunu nasıl anlıyorsun?
Evet. Çok doğru. Evet. Aynen. A aynen öyle. Çok doğru. Eee, mevsimlik olduğu zı yani, tecrübelerimle anlıyorum çünkü şey, eee, eğer yaşadığım ülkeden geldiyse zaten, hani, sera haricinde, eee, o mevsimde çıktığı belli oluyor taze, eee, olmasında. Ama mesela, eee, Avrupa'da yaşıyorum, Güney Afrika'dan ya da, işte, o yaz mevsimi, işte, Peru'nun kuzeyinden üzüm kış mevsimindeyiz ama üzüm var, eee <chuckles> Eee, dondurucularda da saklanabiliyor artık günümüzde ama, hani, öyle olmadığını düşünelim. Pazarda üzüm var ama Peru'dan gelmiş mesela. <chuckles> Yani, onun mevsimlik olmadığı, bizim ülkemi yaşadığımız ülkede mevsimlik olmadığı çok bariz belli oluyor zaten. Ama, eee, şu an, işte, ulaşım koşulları, saklama koşulları çok iyi olduğu için, eee, dediğim gibi Avrupa'da yaşayan birisi Güney Amerika'da yetişmiş elmayı, üzümü, ööö, çok rahatlıkla alıp yiyebiliyor. Ya da Güney Afrika'dan eee, elma gelmiş oluyor, o bana çok ilginç geliyor, yani, "Neden?" falan diye bazen sorguluyorum aslında. <chuckles>
Hı hı. Doğru, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki. Evet, ne güzel değil mi? Anladım. Aslında, eee, genel olarak, eee, mevsim iii, sel ürünleri senin yaşadığın ülkenin mevsimine göre değerlendirip, eee, ve diğer ülkelere göre bakıyorsun. Eee, sana da garip gelen tabii ki, eee, Afrika'dan gelen elma biraz garip geliyormuş sana. Eee, ama dediğin gibi şu anda, eee, artık ürünleri bip bir yerden bir yere göndermek çok kolay. Saklama koşulları gelişti ve bu sebeple, eee, artık herkes her ürüne her mevsimde erişebilir hâle geldi. Eee, bu da, ııı, bazen ürünlerin yerel mi mevsimsel mi, mevsim o mevsiminde mi değil mi soru işaretlerini akıllara getirebiliyor. Ama sen kendince bir çözüm yöntemi bulmuşsun buna. Harika bu. Eee, buna ek olarak şeyi sormak istiyorum. Hani pazardan marketten bahsettik ama <tsk> eee, yerel ürünler ve mevsimsel ürünler biraz daha pahalı olabiliyor. Eğer mevsiminde değilse. De eee, mesela dediğin gibi farklı bir ülkenin mevsimindeki ürünü, eee, taşıma ücreti, a eee saklama ücretleri gibi şeylerden dolayı daha pahalı bir ürün hâline gelebiliyor. Bu durumda, eee, yine de bunları mı tercih ediyorsun yoksa bütçene uygun olduğu için dondurulmuş ürünlere, eee, yöneldiğin oluyor mu hiç? <exhales>
Anlıyorum. Evet. Evet. Doğru. Evet. Evet, kesinlikle. Çok doğru. Hı hı. Anladım. Evet. Evet. Hı hı. Eee, çok, uuu, bu beni düşündüren bir konu. Gerçekten gereksiz yere yüksek bir fiyat vermiyorum asla. Hani, mevsimi gelince yerim, ne ac çok böyle aşırı canım istemediyse, hani, <chuckles> kendimi tutabilecek durumdaysan almıyorum gerçekten, mevsiminde değilse. Eee, dondurulmuş ne alabilirim? İşte enginar ayıklanmış, doğranmış dondurulmuş ııı benim işime geliyor mesela. O kadar çok enginarı ben <chuckles> eee, ayıklayıp doğrayacak vaktim yok. Dondurulmuş onu alabiliyorum. İşte, bezelye alabilirim ya da bakla, aaa, içi alabilirim, eee, dondurulmuş yeşil hâliyle. Eee, o tür şeyleri alabilirim. Eee, bunun içine, eee, sebzeler haricinde et, balık onlar da girebilir. Ooo, ya da, işte, benim yaşadığım yerde olmayan uzak denizlerden gelmiş bir balık türü de olabilir. Onu da d eee, denizin kalitesine göre, eee, dikkat ederek alıyorum. Hani kirli bir deniz değilse, eee, güvendiğim bir yerden geliyorsa markasına bakarak onları alabiliyorum. Emm, aklıma ilk bunlar geliyor.
Hı hı. Ne güzel. Harika. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Aslında aslında birçok ürün saydın ve dondurulmuş olmasına rağmen birçok, eee, farklı seçenek alabiliyormuşsun. Bu da, eee, senin makul seviyelerde ve, eee, anlaşılabilir durumlarda, eee, eğer pis bir denizden gelmediyse dediğin gibi, eee, ufak bir örnek olarak, eee, dondurulmuş ürünleri de bütçene uygunsa tercih edebiliyorsun. Bu da, eee, senin aslında çok net bir şekilde takıntılı olmadığını, yani, mevsimlik yerel ürünlere, eee, dondurulmuş ürünleri de bütçene göre olduğu zaman alabildiğini gösterdi. Eee, bunu anladım buradan. Peki, yine, buna bir ek soru sormak istiyorum. Eee, dondurulmuş ürünlerde, eee, aslında dediğin gibi, mesela doğranmış enginar ayıklanmış bakla, eee, bunlar yerel ve mevsimsel ürünlere göre daha kolaylık sağlıyor mu senin için? Eee, alıp en baştan ayıklamak, doğramak mevsiminde daha zor olabilir. Eee, bu da senin dondurulmuş ürünlere yönelmende bir etki e sağlıyor mu?
Evet. Evet. Evet. I hı. Doğru gerçekten. Öyle. Gerçekten. I hı. Doğru. Yani, şöyle hafta içi 5 gün yemek yapacaksam bu 4 günü mevsimsel ürünlerle yapıyorum. Ama hani z ba insan hâli, eee, yorgun olduğum ya da, işte, yetişemediğim zaman da hazır elimin altında olsun diye bunların işte havuç doğrarım patates doğrarım. E, oradan dondurulmuş bezelyeden çıkarırım. Biraz varsa kıyma eklerim, eee, harika, lezzetli bir, eee, kıymalı bezelye yemeği <chuckles> bir anda çıkmış olur. Ya, o da, hani, tek 1 havuç 2 patatesle, eee, olabilecek bir şey. Yani, eee, mevsiminde olan yiyeceklerle, e, mevsiminde olmayan yiyecekleri birleştirip o akşamın yemeğini çıkarmam da mümkün diye düşünüyorum. Yani, yapıyorum da zaten. Bunu meyvelerde de uyguluyorum.
I hı. Ne güzel. Evet. Evet. I hı. Hı hı. Eline sağlık ya anlatırken çok güzel anlattın, eee, böyle gözümde canlandı yemek. Meyvelerde meyvelerde nasıl uyguluyorsun peki?
I hı. <chuckles> E, meyvelerde mesela yazın gerçekten bol oluyor meyveler. Onları, eee, ımm, püre hâline getirip böyle ufak ufak kapaklı bardaklara, eee, koyuyorum. Aaa, dondurucuya koyuyorum. E, kışın, işte, tatlı niyetine ya da, işte, arada kalan zamanlarda insanın canı soğuk bir şey ister, dondurma ister, tatlı ister onlar elimin altına geliyor. Hatta çok ilginç, eee, avokado, aaa, başka bir avokado muz ve, eee, kakao karışımıyla <chuckles> çok güzel dondurma üretebiliyorum kendimce ve hiç hiç yani a ı kakao avokadonun tadını hafif bastırıyor ya, o yumuşaklığını da koruyor. Eee, ve çok güzel hem çok sağlıklı, eee, benim için arada atıştırmalık, eee, dondurulmuş bir yiyecek olmuş oluyor dondurma yerine. Eee, rafine şeker ve, eee, süte benzemeyen tozlardan ürt üretilmiş dondurma yiyeceğime, emm, e ha yani, gerçek olmayan bir dondurma yiyeceğime orada meyveyle yaptığım bir dondurma yemiş oluyorum.
I hı. Ne güzel. Evet. Hı hı. Evet. Gerçekten mi? Evet. Hı hı. Evet, pis tabii ki. Anladım, yani, gerçekten, eee, o kadar güzel bahsettin ki şu an bile canın, eee, istemiş gibi bahsediyorsun ve, eee, kendi yaptığın, kendi yaptığın ürünler tabii ki sana daha sağlıklı geliyordur ve, eee, bazen farklı karışımlar da denediğini görüyorum, yani, eee, avokadoyla kakaoyu karıştırıp güzel bir sonuç elde etmişsin. Bu da, eee, başarılı bir deneyim olmuş senin için.
Evet, gerçekten I hı. Mutlaka. Yani deneme-yanılma yoluyla, aaa, güzel lezzetler de keşfedilebiliyor evde kalan yiyeceklerle. Yani, çöpe gitmesindense, e daha doğrusu çöpe gitmemesi için zaten çok almıyorum, yani, yeterli miktarda ı ama ııı, hâliyle 1 gün dışarıda yemek yendiği için, eee, evdekiler kalmış olabiliyor ya da çürümeye başlayabiliyor. Saklama koşulları n biz ba b benim evime gelmeden önceki saklama koşulları yüzünden, eee, erken çürümeye başlayabiliyor aldığımız şeyler. O yüzden bir şekilde değerlendirip dondurmaya çalışıyorum ki elimin altında olsun diye.
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım, eee, güzel bir yöntem aslında. Peki burada konuyu biraz, eee, değiştireceğim ama. Eee, mesela markete gidiyorsun, pazara gidiyorsun, bunlar t eee, alışverişini yapıyorsun ama hiç, eee, kendim bir bahçeli evim olsun, eee, kendim ekip kendim biçeyim, eee, ne olduğunu bileyim nasıl üretildiğini göreyim her şeyini ben yapayım ve, eee, aklımda hiçbir şüphe kalmasın, eee, gibi bir hayalin oldun mu ya da böyle bir planın var mı gelecek için?
Lütfen. Hı hı. Eee, hep oldu. Bunu bana annem yaşattı, yaşadığımız evde bahçe yapıp, işte, biber patlıcan, domates yetiştirmişti ve birkaç yıl böyle sitenin bahçesinde komşularla yapmışlardı. Onu biz çok böyle gerçekten aşağı inip balkondan görünüyordu zaten. Tazecik dalından biber koparıp çıtır çıtır yemek, eee, onu çocukluğumuzda bize yaşattılar. Çocukluğumda, ergenliğimde. Eee, o domatesin kokusunu dalından kopmuş ya da patlıcanın tazecik orada <chuckles> büyürkenki, ondan reçel bile yapmıştı mesela annem. Eee, çok hayalini kurdum, ııı, mümkün olursa yapacağım ama balkonda mesela ufak ufak, ııı, saksılarda maydanoz, tere, nane, eee, roka elimin altın canım istediğinde alabileceğim semizotu gibi şeyler yetiştirmeyi denedim yaptım da. Hani, hâlâ hatta böyle c eee, salata yaparken çorba yaparken gidip kopardığım bir nanem, eee, biberiyem, eee, bir şeyler var yeşil. <chuckles>
A! Ne güzel. Hı hı. Evet. A! Hı hı. E, onlar da güzelmiş. Hı hı. Anladım, anladım. Yani aslında, eee, böyle bir hayalin var ama, eee, za gerçekten annen de zaman zaman sana bunu yaşatmış. Eee, umarım bu hayaline kavuşursun bir s eee, bir şekilde. Ama sen, yine, de balkonunda ufak ufak, eee, hayalini belki, eee, kendi çapında, eee, ya yaşatmaya çalışıyorsun kendine. Teşekkür ederim, yani, çok güzel bilgiler verdin bana, eee, yemek konusunda. Eee, keyifli bir sohbetti.
Evet. Hıh. Küçük küçük Benim için de öyle oldu. Ben çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.